Ikaw ba ano yung paborito mong laro nung bata ka?
Hmm, <clicks tongue> ang pinaka talagang paborito ko eh, yung tago-taguan, oo. Kasi ano eh, isa yun sa mga talagang napaka-classic 'no, kasi nga wala ka ng kailangang ibang ah, gamit na bilhin. Kapag wala ka talagang pera or napakahirap din niyo, yun tago-taguan talaga yung ano um pinaka-go to 'di ba? Mm. So pwed yes, oo puwedeng gawin sa loob ng bahay pero may twist. Alam mo ba nagtatago-taguan kami
Bakit? Hmm, oo. Sabagay, oo nga. Ano 'yan?
Dun sa ano ah, mga kakaibang lugar gano'n. Yung mga ano nakakatakot, oo. Like ah, naalala ko yung yung pinakabata akong tago-taguan, nag nag-aano kami, eh, yung bahay na ano namin parang building, building siya na ano ah, abandonado na yung, well, hindi naman siya talagang commercialize, ewan ko baka napabayaan or something. Oo nan.
Paanong kakaibang lugar? Okey. <laughs> So dun kayo nagtatago-taguan.
Oo kasi ang lawak-lawak. Eh, meron do'ng ano, so, maraming floors 'yon, 'no. So, ano yata siguro hindi ko matandaan kung ilan talaga pero baka at least ten floors, 'no.
Ay, ang dami naman. Ang lawak naman ng taguan ninyo.
Oo, ang lawak ng tago-taguan namin, 'di ba? Oo yun yung una kong naaalala eh. Tapos may something na nangyari sa akin dun na sobrang hindi ko alam kung anong nangyari. Pero ah, nagtago ako dun sa isang lugar dun na mayro'n na ano walang kuryente, eh, madilim parang hole parang ano siya isang malaking-malaking ah, hole.
Mm. Okey. Ah parang multi-purpose hallway parang gano'n.
Eh di Oo, siguro gano'n. 'Di ko na matandaan kung para saan 'yon basta walang na wala siyang pintuan eh, tapos ah wala din siyang ah mga gamit or anything, empty space lang siya.
Mm, as in malawak na kuwarto talaga siya gano'n?
Yes, oo nagtago ako doon. Eh, siyempre madilim, hmm, walang ilaw. Eh di ah mahihirapan sila hanapin ako do'n, 'di ba, the best na ano taguan talaga 'yon. Eh, kaso ang nangyari, may bumuhat sa akin.
<chuckles> Oo nga naman. Ay, hala! Totoo ba? Paanong bumuhat, papaano?
Oo. Hindi ko alam basta may bumuhat sa akin. Tapos ah tinakpan pa nga yung bibig ko eh. Oo parang 'yon nga naalala ko do'n, mm. Tapos um, mamaya-maya binaba din naman ako.
Hala!
Oo, binaba
Ay, gano'n parang binuhat ka lang ng inangat ka lang gano'n tapos eh, ibinaba ka?
Oo, binuhat ako saglit tapos binaba din ako. Siyempre nagpupumiglas-pumiglas ako, binaba din ako. Tapos, uhm, ayun tumakbo na ako do'n papunta sa liwanag kasi nga nakakatakot talaga 'yong ah, pangyayari na hindi ko alam 'no. Eh, pagpunta ko do'n wala naman akong nakita or something, siyempre madilim nga. So, hindi ko alam kung may tao ba do'n o ano ba 'yon mumu ba 'yon? Hindi ko alam. Mm.
Halla ka! Pero curious lang ako 'no. Kasi, ano, grabe yung nangyari sa'yo nun, talagang nakakakilabot yun ah, kahit s'kin mangyari yun kikilabutan ako. Pero bakit mo ba siya naging paborito? I mean yung tagu-taguan, talaga bakit mo siya naging paborito?
'Di kasi 'yon parang 'yon 'yong naging common namin na ano eh, ah, nilalaro no'ng bata pa kami. So, parang nakasanayan ko na talaga siyang laruin. Tapos ah, kami naman ng mga kapatid ko, ang ginagawa namin ano, 'yong mino-modify namin 'yong ah, tagu-taguan. Pero ang ginagawa namin is ah, nasa loob lang kami ng kuwarto. Tapos ah, tina nagba-blindfold gano'n. Tapos hanapin nila kami gano'n. Kung sino 'yong taya siya'y naka-blindfold. Tapos hahanapin niya kami do'n sa loob ng kuwarto. So kailangan tahimik.
Hmm. Laro na yun, yung tagu-taguan. Hmm, okey. Mm. Habang naka blindfold, hahanapin kayo gano'n?
Oo, oo. 'Yon 'yong nakaka-ano do'n eh, naaalala ko no'ng maliit ako, kami ng mga kapatid ko. Kakatawa nga kasi hindi ka dapat maingay, kasi 'pag maingay ka siyempre malalaman nasan ka, <chuckles> bawal oo.
Ang galing naman! Okey siyempre, oo nga naman. Pero ang galing ano, nagkaroon din kayo ng sarili nyong twist do'n sa tagu-taguan, 'di so parang kinakapa na kayo ng taya, ano?
Yes. Oo.
Sa isang kuwarto ang galing naman nakakatuwa. Eh, sino yung madalas mong kalaro do'n? May mga kalaro ka ba galing sa ibang bahay, o kayo ng mga pinsan mo o kapatid mo?
Hmm, ang, <clicks tongue> ah, wala kasi kaming kamag-anak dito sa Maynila, eh, kaya ayon 'yong kadalasan mga kalaro ko mga kapitbahay yung ano 'yong mga puwedeng lumabas. Tapos kami nakakalabas lang kasi kami pagka wala 'yong nanay ko, ah, o kaya wala 'yong tatay ko o kaya parehas silang wala. 'Yon yung naiwan lang kami do'n sa bahay tapos 'yon yung gagawin namin. Oo, tapos naalala ko ano, eh, no'ng ano na ako neto siguro Grade 3 o Grade 4 malapit kasi kami sa punerarya. Hmm.
Mm. Mm. Okey. Ay, talaga ba?
May malaking mm, may malaking punerarya doon sa malapit sa amin. So ang ginagawa namin nagtatagutaguan kami do'n sa punerarya mismo, yes oo.
Ay, ang ga ang kulit naman no'n. Talagang sa Punerarya pa kayo talaga nagtatagutaguan at mahilig kayo sa, trill ah, pagdating sa tagutaguan ah, kaya ikaw binubuhat eh. <laughs>
I ek eh, kasi ano, <chuckles> may crush kasi ako na ano kapitbahay namin eh, mas matanda siya ng konti siguro mga Grade 6 na yata siya no'ng time na 'yon tapos ako Grade 4 o Grade 3 ganyan, eh, do'n niya do'n siya nagyaya, mm, so ini
Mm. Mm, dun siya lagi nagyaya maglaro.
Oo, hindi naman pa mahigpit nung time na 'yon, 'di ko alam kung bakit. Siguro, dahil mga bata kami ah, madali kaming nakakapasok, 'di kami napapansin. Tapos, oo, papasok kami sa mga ano, empty na ano, like kunwari 'yong meron kasing parang stock room do'n, 'andodun 'yong mga kabaong. <giggles> Hindi naman.
<laughs> Oo nga naman. Oo, 'tas dun kayo nag tago-taguan?
Oo, bahala ka na kung saan ka mag magtago do'n kung gustong pumasok sa kabaong, 'di pumasok ka gano'n. Oo.
Grabe naman 'yan. Pero ito naman, 'di ba, minsan 'pag naglalaro tayo ng mga bata eh, meron tayong mga bestfriend at meron naman tayong mga hindi isinasaling mga kalaro, nagkaroon ka din ba ng mga ganong karanasan?
Ay oo, 'pag kunwari ano, like, ah, ma madalas kasi ako nadadapa. No'ng bata pa ako hindi ako masyadong, eh, kasi 'yong tsinelas ko nga malaki. Ah, laging <laughs> tsinelas na sinusot ko yung tsinelas ng ah, tatay ko o kay, tsine yes, oo. So, lagi ako tuloy nadadapa pagka pagka gano'n. So, hindi ako nakakasali kapag ka 'yong sabihin natin agawan base, uhm, 'pag tumbang preso, hindi rin ako masyadong magaling kasi do'n eh. Ah, pag patintero ang bagal ko, mm. Tapos.
Okey. Oo yung, tsinelas ng nanay mo o kaya tatay mo, 'no. Mm. Kaya talagang ano, 'no, tago taguan ng go-to na laro ninyo, ano?
Oo. Sa ano naman, siguro kaming magkakapatid 'yong nagluluksong baka, 'tsaka 'yong luksong tinik. Pero more on luksong tinik lang kami, kasi 'yong luksong baka medyo ano eh, delikado 'pag nasa loob ng kuwarto. Uhm, kailangan mo ng medyo malaki-laking space kasi baka mamaya ah, matamaan yung mga gamit, <laughs> oo.
Oo nga. Oo, talaga tatalon ka dun, eh, 'di ba?
Yes, oo. Tapos ah, usually nilalaro namin 'yan ng mga kapatid ko, 'yong <clicks tongue> ah, <sniffs> nag-aano kami 'yong parang fashion model, gano'n. Oo, meron lang kaming ah, ah, kunwari 'yong towel ganyan, o kaya 'yong malong o kaya kumot gano'n. Kahit ano, gagawin namin 'yong damit. Yes, oo.
Hmm. Oo nga naman, ano. Mm, mm. Hmm, 'tas nagfa-fashion fashion kayo, ano?
Yes, fashion fashion. 'Yon 'yong mga parang paborito ko talaga bukod sa luto-lutuan, 'no. Um, ginagawa namin, ah, kandila <laughs> 'yon 'yon eh, mag-aano kami ng kan.
Oo, oo. 'Tas nagluluto kayo sa lata, ganun?
O sa tansan, sa tansan lang. Oo, maliit lang maliit lang gano'n, mm. 'Yong tansan ng ano, ng Coke na ah, 'yong litro 'yong nasa bote na malaki gano'n. Oo kasi, yes kasi medyo mas marami 'yong mailalagay mo do'n, mm. Tapos yun.
Ah, sa tansan. Galing naman, 'no. Mm. Mm, mm. Oo, yung malaki na tasan. Kaya nga. Oo nga naman ano, nakakatuwa nga naman yung mga ganong laro nung bata ano. Pero hindi ka ba ah pinaghigpitan ng mga magulang mo noon pagdating sa paglalaro? Kasi kamukha ngayon yung mga kabataan eh, talagang pinaghihigpitan yung paglalaro lalong-lalo na sa labas.
Ay, oo, sobrang higpit nga ng ano, 'pag 'andiyan 'yong tatay ko. Hala, kawawa talaga kami. 'Di kami maka, ah ah, 'pag, um, laro sa labas. Yes. <gasps> Tapos, natatandaan ko no'n, eh.
Kayo makalabas ng bahay <laughs>
Marami na 'kong, um, text na naiipon na natalo ko, as as in meron akong mga ano ang galing ko sa text dati. Ang dami kong mga panalo. Natatandaan ko kasi ano, ah, maliit lang yung text ko, like parang wala pa ngang isang dangkal, eh. Siguro baka 1/4 na dangkal lang yung yung dami ng text ko. Naparami ko, kasi nga natatalo ko yung mga lalaking ano, mga kalaro ko, 'no? Alam mo tinapon tinapon lahat.
Ah, oo. Hmm. Hmm. Tapos, naparami mo. Ay, wow. Mm. Ay napikon? <chuckles> Ah, na a sa tinapon ng tatay mo ba o ng kalaro mo?
Hmm. Yes. Tinapon ng tatay ko. Hala, sad ako. Mm. Tapos ang dami kong din naipon na ano no'n, pogs. Ang galing ko din dun, eh, oo. Hala, tinapon din. Tapos yung ano, naglalaro din ako ng trompo, ayun, tinapon din yun. My God! Kawawa naman talaga ak hmm. Yeah, sad sad ko talaga. <gasps> Yes, tapos yung pinaka at pinaka nat aano ko pa yung paborito ko pa no'n, yung ano, eh, yung holen. Hala, ang dami ko ng koleksiyon. Eh tinitingnan ko talaga 'yon kasi sa liwanag. Ang ang pinakagusto ko kasi sa holen.
Sayang naman. Ay oo. Ge Kawawa naman tinatapon lagi ni tatay 'yong mga laruan mo, 'no? <chuckles> Pero ano ba? Ah, oo, oo.
Itatapat ko siya sa liwanag, tapos itatapat ko siya sa mata ko. Parang makakakita ka ng universe inside. Yas try mo. Mm, tapos tinapon din.
Ah oo. Oo nga, totoo nga. Maganda nga naman yung mga iba-ibang design eh 'no, pagdating sa holen 'no, pero sayang bakit naman tinapon?
Yows. Eh, kasi nga daw, pang lalaki. Kaya hindi daw puwedeng laruin ng mga ano, hindi daw puwedeng laruin ng mga babae gano'n. Ya, ang sad ko. Kaya yun.
Ah. Babae. <chuckles> Sayang naman.
Ang nilalaro na lang tuloy namin 'yong mga pambabaeng laro, luto-lutuan, 'yong ah, paper doll, 'yong ah Barbie ganyan, mm.
Hmm.
Tapos yung mga Chinese garter, hmm.
Pero iba din ano? Ah 'yon oo nauso nga din 'yon no'n. Iba din talaga 'yong mga laro nong araw 'no, nag-iiba-iba ng uso kada ano, kada taon yata siguro may mauusong 5 o 6 na mga laro ano na talagang lalaruin.
Yes, meron pa nga langit lupa eh, 'yong mga gano'n.
Ay oo totoo 'yan, tapos meron pa 'yong ano, tawag dito? Yung uhm, mga bangsak gano'n, tapos habulan talaga 'no. Nauuso din yung mga gano'ng laro dati. Pero ano kaya yung pinagkaiba ng mga laro noon kaysa ngayon?
Mm. Siguro yung mga laro noon, ah, mas ano, eh, physically active ka talaga dapat, eh. Yung talagang pagpapawisan ka, oo. Tapos, more on like strategy game din siya. Like kunwari lalo na do'n sa mga, ah, patintero, sa agawan base, yung mga tumbang preso. Medyo, pang-ano 'yan, eh, pang-ano na, eh, pang ibang level na 'yan eh. Parang, athlete ka na din nong time na 'yon, eh. O, sa sipa pa nga lang eh, o, hand and eye coordination na dapat talaga, ang kailangan mo do'n, mm. Pero, yung mga games kasi ngayon, more on mind yung, ah, ini-stimulate niya 'no. Ah, meron pa ring hand-eye coordination kung gaano kakabilis 'no, na mag-click sa keyboard o kaya sa phone. Pero, uhm, iba naman yung ano niya epekto niya, 'no? Ah, kulang na sa physical na, um, aspeto yung game. More on like yung utak mo yung pinapagana mo na. Which is also, ah, beneficial, 'no. Para sa mga ibang tao, sinasabi nga nila nakaka-increase daw ng, ah ah, cognition yung oo, mas nagiging, ah, nahahasa daw talaga yung mga parts ibang parts ng brain through ano, online gaming. Nga lang, ah, depende rin yun sa game na, ah, nilalaro mo 'no? Mm.
Oo nga, 'no? Oo, tama. Oo nga, 'no? Tama, tama. Ah, oo nga! Sabagay. Totoo, totoo, totoo. Hmm, at tsaka ano, kasi, kung dati talagang, more on more on physical talaga, eh, 'no? Talagang gagalaw yung buong katawan mo. Pero, ngayon talagang ano, mas nasa naka-steady na lang yung mga kabataan ngayon, kaysa nung mga naglalarong kabataan noon, eh, 'no? Kaya talagang ang laki ng pagkakaiba talaga, pagdating nung mga laro noon sa ngayon, ano? Grabe din yung pagbabago talaga. Pero tingin mo, kaya mauuso pa rin ba yung mga text, ganyan?
Yes. True. Pero Siguro siguro, 'pagka an pabalik-balik lang naman 'yan eh. Sigurado ako mayroon na naman 'yan, magpapauso ng kung anu-ano. Yung sa Pokemon nga eh, parang ano na din 'yon eh, mga trading cards, hindi na din nawawala 'yan, bawat henerasyon may bersiyon ng ganyan. Mm.
Sa ngayon? Oo nga ano! Tama, totoo nga. Kaya, salamat sa mga binahagi mo 'no? Nag enjoy ako dun, nakakatuwa.
Hmm, maraming salamat din! Sa susunod ulit.